อืม อืม จริง ๆ
นึกออกเปล่า? เราก็เลยรู้ สึก ว่า เออ เราเก็ตอะ แล้วเราก็แบบว่า อ๋อ ไม่อยากเกิดแล้วจริง ๆ เพราะเราไม่อยากแบบ มันรู้สึก มันเจ็บอะตัวเอง มันแบบว่า เหมือนกับ เออ ใจจะขาดจริง ๆ ไรเงี้ย เออ ก็เลยแบบว่า
อะฮะ อือ ๆ มันจะไม่ไหวเนาะ ใช่ไหม? เออ
ไม่ไหว ตัวเอง คือแบบ แย่มาก เรารู้สึกว่า แบบ คือปกติอะเป็นคนแบบเหมือนแบบบ้าบอกับความรักอะ วิ่งตามผู้ชาย ไรเงี้ย แต่วันนั้นน่ะ รู้สึกเลยว่า แบบ โอ้โฮ ไอ้ที่ว่าเจ็บ ๆ ที่ผ่านมาอะไม่ได้ ครึ่ง วันนี้เลย อะไรเงี้ย อืม ก็เลยรู้สึกว่า แบบ อ่า เนี่ย มีความสึกแบบตามเพื่อนแล้วว่า แบบไม่อยากแบบวนเวียน แบบเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้อีกแล้ว อยากจะหลุด พ้นจากตรงนี้ คือวันนั้นน่ะบรรลุธรรมเลยอะ <chuckles> ใช่
เออ <chuckles> อืม อืม อือฮึ เออ มันต้องแบบทุกข์ให้ถึงที่สุดเนาะ ใช่ไหม? เออ ๆ
ใช่ เราก็เลย เหมือนแบบเริ่ม เริ่มที่จะเหมือนแบบ เขาเรียก ปฏิบัติธรรมจริงจังขึ้นน่ะค่ะ อืม
โอ้โฮ โอ้ เปลี่ยนชีวิตจริง ๆ เลยอะ อือ ๆ ๆ
เปลี่ยน ตัวเอง แล้วแบบเหมือน ทุกทีอะ เหมือนป๊าก็ อยู่ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ไรงี้ ใช่เปล่า พอไม่มีป๊า เราก็ไม่มีเงิน <chuckles>
เออ เออ <chuckles>
ไม่มีเงิน ตัวเอง เราก็ออกจากงานแล้ว ใช่ไหมคะ ไม่ได้บินแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้ว ก็แบบกลับมาอยู่บ้าน ก็ขอตังค์ที่บ้านใช้ แล้วแบบพอไม่มีป๊าก็แบบ เออ ไม่มี เงิน เราก็ต้องเริ่มเหมือนแบบว่า เออ เริ่มทำงาน แบบ ว่า เออ หางานทำ หาไรเงี้ย เหมือนแบบว่าสมัยก่อนน่ะ คือเราเป็นคนไม่คิดอะไรเลย ตัวเอง แบบเหมือน วัน ๆ อะ แบบว่า เออ ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวที่บ้าน จ่าย อะไรอย่างเงี้ย แบบ เออ
อือฮึ อืม <chuckles> อือ ๆ ๆ ๆ ๆ โอ้โฮ อา แล้วมีพี่น้องเปล่าคะ?